大体そうですね、はい8時ぐらいですかね。
あ、なるほど。あ、寝れなくてもちゃんとその時間には起きていらっしゃるんですね。
はい。 そうなんです。なんか起きる時間はもう体がなんか覚えちゃってて、どんなに遅くてもはちじに目が覚めちゃうんですけど。うんうん。うんうんうん。
ああ。うん。 あ、それはいいですね。じゃあ、あの、うん、そこもなんか大丈夫そうではありますね。
うん。 分かりました。あとはお風呂上がりのストレッチとかっていい ね。
うん。 ああ。 それもなんか結構いいって聞きますね。
されてる方結構多いって言いますよね。
うん。なんかそういったフィジカル的な働きかけってなんでしょうかね、あのリラックス効果と言いますか、なんかホルモンのなんか、はい、出たりもすると思うので、なんか、うん、なんか思ってる以上に、あの、か精神的にプラスな影響もあったりすると思うんで。
うんうんうん。 ああ、リラックス効果なんですね。ああ、なるほどなる はあはあはあはあ。うんうん。 ああ、分かりました、じゃあ、そうですね、これから毎日、意識的に、夜ご飯食べた後運動して、お風呂に入って、でま、ちょうど体あったまってて、ストレッチもね良さそうなのでやってみて、で、ね、11時30分にお布団に入って眠れるかどうかっていうのをちょっとルーティン化して、やってみましょうやってみますね、私。はい。
はい。 ええ。うん。 はい。 うん。 ええ。 うん。 あ。 いいですね、うん。まあ、ちょっとそれで少しでも早く寝れたらあの、いいですよね。
うんうん。 はい、ちょっとなんか活路が見えてきた気がしました。お話聞いていただいて。
ええ。あ、良かったです。
いいアドバイスいただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、失礼します。
はい。